ये देखिए, मुझे ना अ, पर्सनली बता बताना चाहूँगा। तो मुझे ना ऐसे अ, अ, सिंगर्स पसंद है, संगीतकार पसंद है, जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गाते हैं। जैसे कि अ, हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी लता मंगेशकर जी हो गईं। उनकी आवाज़ सुन लीजिए तो ऐसा लगता है कि आप ना स्वर्ग में आ गए हैं। बिल्कुल, इतनी मधुर आवाज़ है। तो उनकी आवाज़ मुझे पसंद है, किशोर कुमार की आवाज़ पसंद है, अ, जगजीत सिंह की आवाज़ पसंद है अ और आजकल के सिंगर्स में बात करूँ तो देखिए जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा। ये इन लोगों की अगर हम बात करें ना तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। <clicks tongue> अ, देखिए जैसे कि मैंने बताया था ना कि भोजपुरी के गाने अ, मुझे सुनना बहुत पसंद है और कहीं न कहीं मैं उनसे कनेक्ट भी कर पाता हूँ तो मैं आपको एक गाना वहाँ पे गा के सुनाना चाहूँगा और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो गाने होते हैं ना वो अश्लील नहीं होते हैं। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनमें अ, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विरह छुपा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द छुपा होता है। वो उस प्रकार के गाने होते हैं। तो देखिए अ, एक गाना कुछ इस प्रकार है मैंने बहुत पहले सुना था। मुझे उसके बोल अ, एग्ज़ैक्टली तो नहीं याद हैं पर मैं रिकॉल करके आपको सुनाना चाहूँगा और देखिए, मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा आपसे की अगर कोई भी बेसुरा मतलब मेरा सुर अगर इधर से उधर हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा मुझे।
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल आप जो है ज़रूर गाइये। जी, जी, जी।
जी, तो ये गाना कुछ इस तरीके से है कि अ, मतलब कि अ, जो अ, प्रेमी है, ठीक है? वो अपनी प्रेमिका को ढूँढ़ रहा ढूँढ़ रहा है हर जगह कि कहाँ हो कहाँ हो? मैंने यहाँ भी तुम्हें ढूँढ़ा या वहाँ भी ढूँढ़ा। तुम कहाँ हो है ना? तो उसी गाने पे है ये अ, उसी तर्ज पे ये गाना है बेसिकली। कि ऐसे है
हाँ। ठीक है। जी। हाँ।
कौने खुतवा में, कौने खुतवा में लुकई लू, अहि रे बालम चिरई, अहि रे बालम चिरई कौने खुतवा में, कौने खुतवा में लुकई लू, अहि रे बालम चिरई, अहि रे बालम चिरई। तो देखिए, इसका अ, मैं आपको मतलब बताता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा। अ, देखिए इसमें अ, जो अ, बेसिकली जिन्होंने ये संगीत लिखा है उन्होंने ना अ, उस प्रेमी को इससे कनेक्ट किया है किससे अज उपमा किससे दी है? बालम चिरई मतलब कि अ, मतलब चिड़िया मतलब कि मे को मेरे प्रिय चिड़िया। हाँ, तुम कहाँ पे हो? तुम किस घोंसले में जाके छिप गई हो? मैं तुम्हें ढूँढ़ रहा हूँ, कब से ढूँढ़ रहा हूँ, तुम मिल ही नहीं रही हो। तो देखिए कितने अ, सुंदर भाव है इस गाने में। जी।
वाह! वाह! बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा चिरई, हाँ। जी, जी, जी। छिप गयी। हाँ। जी, जी, जी।